Bah heu, je comprends tout à fait, heu, ce ce ce côté où, heu, sur le coup on se fait plaisir et heu, on en a vraiment envie puis après coup on se dit: «Est-ce que, heu, c'était, heu, vraiment la bonne chose à faire? Est-ce que j'ai pas fait une erreur ou quoi?» heu, ça, je comprends, heu, tout à fait, heu, ce sentiment. Hem, après, heu, ça va dépendre si, ces achats-là, c'était des achats que tu avais envie de faire depuis longtemps ou est-ce que c'est plus que tu es passé devant, tu l'as vu, tu t'es dit: «Ah, c'est une bonne affaire», et tu l'as acheté?
Oui. Mmh mh. Alors, heu, non, c'est vraiment des achats que je voulais faire depuis longtemps. C'est un iPad Pro que j'ai acheté mais bon entre l'a entre vouloir l'acheter et l'acheter il y a une différence pour le coup et heu, du coup, bah, en fait je l'ai vu, heu j'étais sur Amazon donc forcément ils ont retenu que je regardais des iPad il y a très longtemps et là ils m'ont fait une notification en disant: «Ah, l'iPad Pro en réduction, "venez l'acheter"» entre guillemets, quelque chose du genre et vu que je sais que c'est un produit Apple et que c'est rarement en réduction, bah, du coup, je l'ai acheté vraiment un peu sur un coup de tête quoi.
Ouais. Oui, mais c'était en même temps un un projet, une envie qui qui te tenait à coeur depuis un petit moment donc il faut voir ça aussi comme, heu, voilà de te un petit cadeau que tu t'es fait avant l'heure à la fin à la fin de l'année. Tu peux voir ça, heu, non pas comme une folie sur un instant T, mais si c'était quelque chose que tu tu regardais depuis longtemps, voilà, c'est c'est juste que tu as profité d'une d'une
Mmh mh.
bah, «d'une offre», comme tu m'as dit, heu, des soldes. Heu, après, est-ce que tu as, heu, ce genre d'achat un peu, heu, tu dis, heu: «Sur l'instant». Heu, régulièrement, ou là, il y en a un qui enfin, tu as fait un achat récemment impulsif, mais en soi, c'est pas quelque chose que tu fais depuis très longtemps.
Mmh mh.